Ou quoi que ce soit pour telle raison. Hem, en fait, je peux pas donc, heu.
Oui.
Donc tu enfin, voilà. Ouais, ouais, c'est
Bah c'est c'est fort, c'est pas c'est pas un petit événement, c'est, heu, c'est tu vois, c'est, heu, disons que c'est la famille qui t'a élevé, ou, enfin, qui a été suffisamment proche de toi et qui t'ont vu depuis ton jeune âge et peut-être que tu as des petits souvenirs tu sais, mais c'est c'est tellement minime mais ça a tellement de valeur.
Ouais. Ouais. Ouais, peut-être. Mais tu sais, ça s sans parler, heu, forcément de la famille, heu, même quand c'est, heu, des animaux, hein, parce que bon, là les les chiens, c'est aussi, heu les chiens, les chats, ça fait aussi partie de la famille. Mais, hem, mais c'est il y en il y en a qui minimiseraient, heu, t t tu veux, je me rappelle que j'avais perdu mon chien, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah
Oui. Ah mais totalement. Oui, ah complètement. Mouais.
Bah, tiens <chuckles> tiens c'est, heu mais il y en a ils se rendent pas compte
Ex Heu, vraiment?